No, no, no, o sea, eh, simplemente digamos que me gusta, es como una forma de de distraerme, o sea, como, eh, o sea, simplemente como hobby, digamos este, es algo que me gusta hacer y empecé, obviamente, caminando, que es lo que yo realmente recomendaría a la gente que nunca ha hecho ejercicio en su vida, que empiecen caminando, sí es super ejercicio, activas todo el cuerpo, eh, no hay impacto en el tema de las rodillas. Este, y realmente es un cardio muy bueno, ¿no? Ahora, si lo quieren subir un poquito al siguiente nivel, les recomendaría, eh, caminar, eh, a un paso que realmente, digamos, te, o sea, te te corte un poquito la respiración y exacto, o sea, no como si fuera ¿sabes? Exa exactamente. Y con un poco de inclinación, creo que es la es el cardio más recomendado eh, digamos que en un en un nivel, eh, 2 creo que, eh, creo que es muy recomendado, es es lo que más, eh, esto y la natación, creo que es lo que más recomiendan y y te l digo, o sea, no lo recomiendo yo, que obviamente no no no tengo ningún estudio ni nada en en este sentido, pero sí he leído muchos artículos, he leído muchos eh, muchos estudios, eh, realizados por universidades y tal, y s y son de los, eh, cardios, mm, mejor o más recomendados para las personas, ¿no? O sea, tiene muchos beneficios en temas de circulación, en temas del corazón, para para bajar de peso exac Entonces, o sea
Ah ya. Ujú. Caminar. Ujú. Ujú. Jum, ya velocidad, ¿no? Que que ya que ya te haga sudar, incluso. Mm. Ujú. Ujú. Oh, que bien. Ujú. Buenísimo saberlo. Ujú. O oye, y en cuanto a natación, ¿no no lo has hecho? ¿No es algo que haces tú también regularmente?
No. Osea, y sé nadar, pero realmente como como ejercicio, la verdad es que, eh, no lo he aplicado, eh, o sea, como como rutina o como disciplina, no lo no lo he aplicado, ¿no? Pero, por ejemplo, mis hijos sí y, este, y la verdad es que, eh, o sea, finalmente, son so es son los 2 tipos de ejercicios en los que mueves todo el cuerpo ¿no? Desde el literal, desde el la pestaña hasta <chuckles> la punta del pie. Entonces, este, son de los más completos.
Ujú. Ujú. Ah, okey. Ujú. Ah, okey. Ujú. Oye
Y bueno a ver, dime